Mm, sí, definitivamente creo que la semana una semana es como muy poquita para para darte este, pues, este permiso, ¿no? O sea, definitivamente creo que, eh, cuando no lo has hecho o cuando te metiste en la cabeza este idea de que no puedes, eh, pues necesita tu cerebro un poquito más de de tiempo, ¿no? Para darte permiso y y poderlo intentar. Y cuéntame, ¿qué crees que te impidió seguir adelante? O sea, eh, este esta b idea de que no podías o o o ¿qué fue? O, em, que alguien te hizo algún comentario o o ¿qué fue eso que que te imposibilitó para hacerlo de cierta forma?
Yo creo que sí fue la la parte de la frustración de ver que, pues, no estaba teniendo como que a algún resultado o algún avance que me pudiera hacer sentir como motivado, eh, como que eso sí me me afectó en la parte, pues, eh, emocional. Me empezaron a entrar muchos pensamientos negativos de decirme a mí mismo que, pues, no era bueno, no era algo que, que estaba hecho para mí, que tal vez, pues, eh, había cosas, ¿no? Para para, digamos, eh, tratar de de compensar esa habilidad que no tenía y poco a poco me fui desanimando, creo que hasta cierto punto yo mismo con todas esas ideas. Entonces, creo que la repercusión emocional fue lo que me impidió seguir en ambas ocasiones.
Claro. Mm, me imagino, sí me imagino. Cuéntame, ¿y tienes alguien que te acompañe, que te apoye, eh, que de alguna forma te ayude con esta práctica?